Ah, eh, feeling ko naman sa panahon natin ngayon ano na 'yon, eh, parang sa iilang kabataan although talagang hindi natin nasasabi kung ginagawa ba talaga nila or, ah, isinaalang-alang ba nila. Eh, kasi di ba, may mga may mga, ah, school naman talaga na nagtuturo na kahit nga sa social media di ba nakikita na 'wag tayong mag-aksaya ng pagkain, 'wag tayong kumuha tayo ng sapat lang o ano. Tapos siyempre pinapakita rin doon na may mga bata talaga na, ah, mas inuuna pang magtrabaho minsan kaysa kumain na talagang na napapabayaan na nila yung pagkain mismo nila. So, yung mga bata siyempre pag nakakakita nga naman ng ganong scenario parang nagiging aware na sila na na, "Dapat hindi hindi ako nag-aaksaya ng pagkain kasi alam ko na may mas maraming nagugutom pa pala kaysa sa'kin," na parang, ah, maisip na nila na ang ang ungrateful ko naman kung yung pagkain, eh, nagagawa ko pang sayangin na yung iba nagagawang kumuha ng pagkain sa basura lang para lang magkaroon ng laman yung tiyan nila 'di ba? Tama.
Hmm. Ay, opo. Mm. Opo. Ah, oo nga po. Opo. Mm. Totoo po. Hmm. Totoo po. Hmm. Opo sa totoo isa pa pong ano, parang pina i epektibo na nakita kong paraan paano sa gan'yan, kasi po 'di ba siyempre naka-diet ako sa mga social media po. Kasi uso po 'yong nagka-ccount ng calorie parang sa isang pinggan po may division, mukha lang nga pong pang bata yung ano kainan pero sa totoo lang lang naman po parang ito, itong portion nat itong ganito lang kadami dapat ganyan lang talaga yung kanin mo.
Oo. Mm. Oo. Mm. Ah, okey. Oo, oo. <laughs> Oo, ano ba 'yan, parang nakabento style ka 'pag kumakain?
Hindi po, alam nyo po yung pambata na plato tapos nakahati po sa 3 parang may may dibisyon gano'n. Kasi daw po parang 'yong dibisyon na 'yon pang-count ng calories parang gan gan'to lang talaga 'yon kasi parang kung ganyan ka kalaki dapat ganto lang talaga 'yong kanin mo hindi ka na dapat sosobra, na sa ano, parang nasanay mo nasanay mo lang 'yong ka katawan mo na sumob kumain pero ito lang talaga dapat kainin mo.
Ah, okey. Oo. Bakit? Oo. Ah, ang galing mo naman. Hmm. Oo, oo. Mm, alam mo napasarap 'yong kuwentuhan natin.
Oo, nga po, eh, na.
<laughs> Baka mamaya yung diet mo hindi matuloy kasi puro pagkain ng pinag-uusapan natin, eh.
Naku nawa maka-diet po ako na dere-deretso. <chuckles>
<laughs> Oh, siya paano baka makapahinga ka na rin ha. Sige babay, ingat palagi.
'to 'yon. Opo salamat po. Babay, ingat po.

Oo, puwede naman akong bumalik ta's kontian ko nalang kasi puwede naman akong
Ano ba technique sa buffet? May technique ba do'n hindi ko kasi talaga alam, eh. Minsan kasi talagang ako, ako guilty talaga ako, ah, ako guilty, ah, talaga ako na minsan may mga leftover ako pero hindi naman gano'n kadami pero may mga leftover kasi feeling ko kaya ko siya. Tapos nung oo kaya pi iniisip ko ano bang techninique talaga yu unahin ko ba 'yong dessert? Unahin ko ba yung Hindi ko talaga alam.
<laughs> Ah. <chuckles> Ano ang technique ko po sa ano, sa buffet, opo 'yon. Una, huwag kang magkanin. Pangalawa, kainin mo yung hindi mo pa nakakain, yung tipong alam mong mahal. Siyempre kailangan pag Pinoy kung yung tipong hindi mo oo yung tipong ano, parang mga roast beef mga gan'yan, oh, di ba yung mga
Huwag kang magkanin? Mm. Oo. Ah, okey. <chuckles> Sulit. Sarap naman parang hindi baka mamaya bigla kang magutom niyan tinapay lang kinain mo. <chuckles> Di ba? Di
<chuckles> <laughs> Oo nga po, eh. Pero gano'n po yung ginagawa ko yung mga ano, yung mga kasi sa oo sa mga buffet po yung mahal yung alam kong mahal, "Ay ito mahal 'to." Titikman ko siya tapos kapagka ano, kapagka okey babalikan ko, gano'n po.
Oo. Hindi ko ita-try ko 'yan. Mm. 'Yan pala yu oo, nga kasi naalala ko kasi parang ang tinikman ko yung mga nat yu kasi siyempre gu ah, hindi mo naman din masisi kasi gutom nga ako tapos biglang pumunta kami nagkayayaan sa buffet. Pumunta kaming buffet siyempre gutom ako, eh, 'di ang gusto kong gawin, kainin na 'yong usual ko kinakain kasi nagugutom na nga ako, eh, 'di ba? Parang di ge gets, 'di ba, parang so pu
Mm. Sabagay po. Opo, siyempre magre-ready ka sa buffet, buffet 'yan, eh.
Oo, oo, di ba? Eh, di ngayon di nung tinanong ako, "Natikman mo na 'yon gano'n?" "Hindi pa, hindi ko pa nga 'yon natitikman, eh." Eh, kaso wala na busog na ako. "Oh, may dessert pa do'n, oh." Oh, may dessert pa ni paano ko ilalagay kasi wala na eh, 'yon, ngayon tama ka. Alam mo, sa totoo lang tama ko dapat pala talaga tinitikman ko 'yong mga bagay na hindi ko pa natitikman.
Wala na. Busog ka na. <chuckles> Opo, sayang kasi, ta's
O kaya yung mga bagay na premium talaga na eto premium 'to. Di ba, oo nga.
Opo. Hmm, 'di ba? Yung ti siyempre mga buffet may presyo 'yan kahit papano, kailangan piliin mo na yung ano, yung mahal, di ba? Para ano, alam mo sa sarili mo na kahit hindi mo nasobrahan ng hindi mo natikman lahat sulit bayad. <laughs>
True. Mm. Oh, eto, eto alam ko nasagot mo na, eh, alam ko nasagot mo na, 'yong sa personal mo 'di ba. Nagawa mo bang ano 'yong magtipid? 'Di ba alam ko naman nagawa mo magtipid or iwasan, paano mo nagawa 'yon? Ano pang may iba ko ka pa bang style para magawang hindi talaga mag-aksaya or magtipid talaga, 'yong alam mo 'yon?
Mm. Hmm. Sa totoo lang po ang pinaka-secret ko po diyan yung partner ko. <chuckles> Kasi po yung part siya po yung laging nagagalit sa'kin kasi kunyari bibili ako ng ay, naku bibili ako ng mara siya yung nagagalit, sabi niya, "'Pag na" sabi niya, "'Pag naubos mo 'yan tsaka tayo bibili."
Mm. Oo, bakit? <laughs> True gi

Ako ngayon ang, ah, kasi gusto ko kasi ngay kahi nag-request kasi ako ng alam mo ba yung egg soup na may sotanghon?
Ay ang sarap.
Tapos papartneran mo siya ng dilis tsaka daing tapos may kamatis.
Naku ang sarap, hala, ang sarap niyan.
Di ba? True. <laughs> Oo, kaya nga parang minsan kahit sabihin ko na, "hindi isang kanin lang ako," hindi hindi ko kaya parang oo, di ba?
Mauulit po 'no. Ah naku.
Ikaw? Ikaw tinapay lang nasabi mo, eh, di ba? Pero may ano, may tanong ako sa'yo.
Opo. Hmm, sige po.
Eh, anong masasabi mo dun, eh, kasi tayo mahilig naman talaga tayong kuma eh, yung mga sa mga taong nag-aaksaya kaya ng pagkain anong masasabi mo dun?
Naku ang lagi pong ano, feeling ko ito gasgas na 'to eh, "isipin mo yung mga taong ano, hindi kumakain." <laughs>
Mm. Oo. <laughs> Tama pang ira siguro sipin isipin mo pang ilang henerasyon na tayong naka nakarinig niyan kahit sa kanuno kananay nanayan pa ng nanay natin di ba? Oo, totoo. Oo, oo.
Totoo, di ba po sobrang gasgas na po, pero ang ano ko po kasi niyan, meron po kaming parang diet diet na ngayon kasi nagda-diet diet nga po ako 'di ba? Parang ang ano p ang is sa isip mo daw po is dapat kuhanin mo lang yung kaya mo ganon. Kasi sayang ako po sayang, kasi lalo na po ako breadwinner, eh, hindi hindi naman po pinulot yung pambili di b
Mm. Mm, mm. Oo, oo. True, true. Oo. Oo, wow. Tama, totoo. Totoo talaga. Alam mo minsan, ano minsan kahit 'yong mumo, 'yong mga butil sa kanin minsan sisimutin mo pa 'yon eh, kasi ako kasi lumaki ako sa nan sa nanay tatay ko na laging sinasabi niya, ewan ko kung alam mo 'yong word, ah, parang, "mag-ubos ka ng kanin, ha, kasi gagabaan tayo diyan kapag 'di mo" parang ganon.
Opo. Oo. Ay, opo. Ay parang ano, parang, ah, anong tawag dito, parang <tsk>
Di ko alam kung anong tawag sa ano, na pero parang naririnig magagabaan tayo diyan, parang ganun, na ge gets mo?
Hmm. Oo, parang pina inaanuhan mo yung grasya parang ganiyan.
Oo, oo, oo, oo. Huwag mong anuhin 'yong grasya, kasi masama 'yan parang ganon, oo, 'di ba, 'yong parang, pe an en, minsan nagiging na tid halimbawa may mga ah, mga an ah, ang madalas kasi naka nakikita kong ganito 'yon, alam mo 'yong hindi ko naman nilalahat, ha, pero 'yong alam mo yung mas nakakaangat sa buhay alam mo 'yon, nage-gets mo?
Opo. Mm. <laughs> Ay, opo, oo. Oo, nage-gets o kaya po yung ano bukod sa kunyari mahirap lang talaga kayo, yung ano, yung hindi pa nagtatrabaho yung ganiyan.
Mm, mm.